É, justamente, né, porque, hã, quando eu conheci ela, eu não pensei que a gente ia ficar amiga, assim, né. Mas, eh, a gente tinha, realmente, muita coisa em comum. E, eu acho ela uma pessoa muito legal. Muito madura, com umas ideias muito boas, entendeu. Então, m pra mim, era sempre um prazer estar com ela. Hum?
Uhum. Sim. Mas, você não chamaria. Mas, você não chamaria pra estar nu para uma convida. Você pode, até, falar com a pessoa: "Ai, se você vier aqui, a gente toma alguma coisa juntas.", né. Mas, você não convida uma pessoa pra ficar na tua casa, se você não se sente bem com ela, né.
Ah, com certeza, né. Dormir na sua casa, é muita intimidade já, né.
Então, você já tinha Claro. Por isso, você já tinha, você já gostava de estar com ela, ali. Então, por isso, você convidou ela. Olha, que bacana, porque, às vezes, talvez, você nem tinha pensado viajar para o Rio, ou pra Niterói. Mas, foi porque ela es estava aí, né.
É, e ela me mostrou lugares maravilhosos em Niterói, né, que a mesma coisa
Não conheço. Fui muito para o Rio e não conh nunca cruzei a ponte. Você acredita?
Niterói. Ah, eu acredito, porque como você acabou de falar, bom, eu tive outros motivos pra ir pra Niterói, né. Mas, eu acho que a primeira vez que eu fui, foi porque ela me convidou e porque também na ilha tinha uma galera de Niterói e, eles sempre falavam, né, do outro lado que dá para o oceano, não, o que dá para o continente. E aí, eu fiquei curiosa.
Uhum. Uhum. Eu conheci Eu conheci Ponta, é, Ponta Negra, que é aquela praia que, eu acho que, ela tá ainda, ela tá no Rio, que você vai de Paraty. Eu conheci um pessoal de de Niterói até hoje, tá ali, a gente tem um contato mas nunca pensei. E, sempre era aquela coisa Rio, Rio e elas eles sempre falavam que Niterói era maravilhoso.
Sei.